Donc heu, quel métier tu aimerais faire toi, heu, plus tard?
Ah tu sais, il y en a e il y en a vraiment beaucoup que j'aurais bien aimé faire, heu, ou j'aimerais encore faire, mais je crois que celui je crois que celui qui m'intéresse le plus, heu, aujourd'hui sa re ça ce serait vraiment d'apprendre à piloter un avion. Tu vois, heu, d ch du tu parles du coucou déjà hein du du de l'avion de de base, apprendre les les rudiments de l'aviation, mais a évidemment un rêve un rêve de gosse aurait été d'être, heu, tu vois, pilote de ligne, heu
Ouais comme quoi? Super, j'adore. Ouais, ouais. Mais tu sais que j'ai un ami en fait, heu, il a travaillé, heu, pour une compagnie, il travaillait pour la SNCF et en fait il a passé son permis de pour conduire les les petits avions et ça a été assez simple en fait, j'étais étonné.
Ouais. À la SNCF? C'est étonnant.
Non il travaillait à la SNCF mais heu, dans les dans les train, tu vois? Et donc il a passé son permis, heu, pour passer en fait les petits, hem, son permis pas pour conduire pour pour piloter pardon, heu, les petits avions.
Ouais. Ouais, son brevet de pilotage, ouais, un brevet de pilotage, c'est bien. Heu, c'est c'est quelque chose de super exigeant, heu, j'imagine hein. Moi je vois ça de loin, heu, tu vois, je me suis un peu re comme ça renseigné, mais ça a l'air quand même super complexe et heu, il y a beaucoup de choses à connaître.
Ouais, ouais, ouais. J'é j'étais étonné en fait parce que c'était c'était pas si compliqué que ça. Alors il y avait quand même un petit peu de travail de à étudier hein, heu, à comprendre, heu, bah comment ça fonctionne mais heu, 2 mois plus tard, i il pilotait déjà quoi, tu vois? Avec un instructeur et tout.
Ah ouais d tout de ah ouais avec un instructeur génial. Waouh! Et c'est excellent, les sensations que tu dois avoir.
Ouais, ouais, ouais, ouais. Et et pourquoi pourquoi tu aimerais être, heu, pourquoi tu aimerais être pilote en fait? Qu'est-ce qui qu'est-ce qui te plaît, heu, dans ce
Bah écoute, je sais pas moi, je pense que c'est le, mmh, c'est le l'espèce de rêve fou tu vois de de de l'homme oiseau quoi. Quand tu es quand tu es dans les airs, moi j je trouve ça fabuleux, heu, bah j tu as d tu tu je penses tu as déjà voyagé beaucoup, quand tu te retrouves au-dessus des nuages, heu, que que tu vois à per perte de vue, tu es tu sais, tu as l'impression d'être, heu, tu vois de c'est c'est une sensation, je sais pas comment dire cosmique quoi. C'est un truc, heu, tu sais, tu es tu es relié à tous les astres, heu
dans ce métier? Ah hein. Ouais. Oui. Ah c'est beau, ouais. Ouais. Ouais, ouais, ouais c'est vrai qu'il y a et et il y a quelque chose de spécial en fait, heu, dans de pouvoir en fait s'envoler, heu, comme un oiseau. C'est vrai que c'est c'est c'est c'est sympa hein et heu, tu aimerais en faire ton métier genre, heu, peut-être aller vivre après dans en Sibérie par exemple et devenir pilote, heu, professionnel pour emmener des, heu, des des gens très riches, heu, d'un endroit A à un endroit de b un endroit B ou? Qu'est-ce que tu aimerais, heu
Ah <blows air> je sais pas si, heu, moi je me tu vois ce qui m ce qui me fascine le plus, juste, quand je vois par exemple les les les les interventions, hem, d'urgence, quand je vois les, heu, les les Canadair, c'est-à-dire, heu, quand il y a un incendie, heu et heu, qu'on demande à à des pilotes de faire des quand même des des cabrioles avec leur avion pour aller chercher de la flotte et puis, heu, bah sauver, heu, ce qu'ils peuvent de la forêt ou tout ce qui est urgence. Heu, tu vois les transports en avion, hem, heu, parfois pour pour pour des choses, heu, vitales en fait. Alors bien sûr oui, heu, emmener les gens en pilote de ligne, pourquoi pas ouais.
Oui. Mmh mh, mmh mh. Mmh mh, ouais. C'est vrai ouais, ouais. Tout à fait.

Ah bah, oui, écoute en plus, heu, moi je trouve qu'on on on serait complémentaire, hein, si jamais jamais on de pilotage tu vois, parce que si si tu prends un avion qui peut se poser sur l'eau, heu, un hydravion, heu, tu peux arriver sur des spots, heu, qui sont peut-être plus faciles d'accès, heu, comme ça qu'en bateau ou f où ça serait beaucoup plus long pour aller chercher, heu, quelque chose. Alors hop
Ouais, ouais. Tout à fait Tout à fait c'est, heu, c'est c'est une bonne idée en Australie je sais qu'ils font ça parce qu'il y a une barrière de corail en fait qui, heu, qui entoure une bonne partie de l'Australie et heu, si tu veux aller derrière, en fait, heu, des fois, bah, pour pas abîmer, heu, à certains endroits la barrière de corail ,bah, «vaut mieux y aller en avion», entre guillemets c'est ce serait plus simple mais bon, heu, ouais il faut déjà avoir le certains moyens, hein, financiers.
Ah ouais? La coque. Ouais. J'imagine ouais, j'imagine.
Je partagerai mon trésor avec toi pour, heu, pour financer, heu, l'achat de ton 1er avion.
Ah! <chuckles> po pour un nouvel avion, un nouvel avion? Ouais, bah, oui, ça ferait plaisir, tu vois, je j'aurais ma propre compagnie avec, heu, avec mes mes petits hydravions et puis, heu, des trucs plus gros pour, heu, transporter, heu heu, je sais pas plus, heu, plus de passagers, heu, organiser des des des des des choses, heu, vraiment pas pas hyper touristiques, mais hem, tu vois, justement où tu en as quelques-uns à Pifiou qui sont sélectionnés pour faire, heu, une rando ou un trek, heu, dans des endroits hyper reculés. Moi ça, ça me plairait. Amener les gens là où, heu, peu de gens vont, heu, sans sans tu vois, tout en respectant les lieux et cetera, hein, pas organiser du tourisme de masse dans des endroits qui qui le méritent pas, quoi.
Mmh. Mmh mh, ouais. J'imagine ouais. C'est ça, c'est ça ouais ouais, je je comprends tout à fait, en fait, parce que, heu, je te dis comme j'ai beaucoup voyagé je je vois tout à fait le ce que j'aurais pu faire, en fait, si j'avais accès à un à un petit coucou, en fait, pour voyager d'un d'un endroit A à un endroit B puisque, heu, bah, les péripéties des voyages aussi c'est c'est c'est le transport et je me suis vu des fois, heu, 3 jours dans un bus, heu, tu sais, heu, <chuckles> pouvoir survivre, heu, sans eau enfin bref des des des des trajets très compliqués, ouais.
Ah oui. Sortir cassé, heu, sortir cassé du voyage.